حلو أوي، أ وبِعتِ ال50 فرخة و وكسبتِ، كان الموضوع فيه مكسب والّا كان لسه؟
آه. آآ، كان في ال اب في الأول كان مكسب قليّل لأن ال الحجم ال ال اللي أنا داخلة بيه أو الكمية قليّلة، يعني ما هو طبيعي، كُلّ ما الكمية تزيد، أنا بقى فكرت لمّا لمّا زادوا أزوّد الكمية وأنا خلاص بقى عندي شوية خبرة، فزوّدي شوية، جِبت جِبت 150 كتكوت. م بدأ طبعًا ال أنا ما بقيتش أنا ال50 عينيَّ عليهم <chuckles> فاهمني، عينيَّ عليهم، واللي هو أنا عارفة وشايفة ج بعد كده بدأ يموت من
ماشي، أيوه أكيد. جميل. حلو أوي. ماشي. سهل إن أنتِ تسيطري عليهم، وسهل إن أنتِ تتابعيهم واحد واحد. جميل، آه.
أسيطر عليهم آه، <chuckles> بالضبط، وعشان هُم كانوا بيبقوا صغيّرين أوي لمّا بيدخلوا في أماكن أنا ما بابقاش شايفاها، آآ، بيزنقوا نَفسهم كده ورا حاجة مش عارفة إيه، المهم
جميل، ماشي. تمام.
ال150 برضو عدّوا والدنيا تمام، وبدأ ي مكسب يوضح، يعني بدأ إن أنا آه، أنا س عندي مصاريف كذا، عندي مثلًا الأدوية قدّ كذا، الكهربا قدّ كذا، خلاص يعني وبدأ إن في أنا شايفة إن في مكسب، والدورة بتاعتها أو دورة التربية دي صغيّرة، يعتبر، آآ يعني 40 يوم، طبعًا بيبقى في بعد ال40 يوم دول كام يوم علشان آمم، أعقّم المكان تاني، آه البيع آه من ضمن ال40 يوم، وبعد كده أبدأ أعقّم المكان تاني عشان ما ينفعش أجيب صغيّرين في إيه؟ في نَفس المكان اللي ممكن يبقى فيه أمراض من الكبار، فمش هيستحملوها الصغيّرين.
جميل أوي، آه آه. تما حلو. امم. ماشي. البيع بقى وكده؟ ماشي آه. جميل جدًا، جميل، آه آه.
فيعتبر إيه من 40 ل45 يوم.

ف ف ف أخ يعني آآ، يعني أكبر عدد ده اللي عملته 1000 ح حد أكبر، آه عدد وصلت له ده ما كنتش باخسر، يعني ما كنتش باخسر أبدًا، دايمًا يبقى في مكسب، آآ، ومكسبه ال مكسب بالنسبة لموضوع الفراخ دي مكسبه آآ، مش بقى زي المشاريع التانية 20% و30%، لأ، ده المكسب كان ممكن يبقى 70%.
ده كان أكبر عدد وصلتِ له، كنتِ ماشي. امم. ماشي، حلو أوي. ماشي. امم، جميل، فكان الموضوع بالنسبة لِك حلو وكان الموضوع جميل، آه.
ف فرقم آه، أ مشجعني بس ب تاعبني، تاعبني جدًا، مش قادرة أكمّل يا جماعة مش قادرة أكمّل، حد طب يساعدني، كنت أنا بقى المسؤولة إن أنا أروح أدبح، وأنا اللي مسؤولة إن أنا أجيب ناس ت ت تاخد الحاجة أوزعها.
امم. ماشي. جميل.
كل المسؤوليات دي عليَّ، فبصراحة ما كمّلتش و وبطّلتها بقى خلاص، تعبت.
امم. طب طب ليه ما فكرتيش مثلًا إنِّك تجيبي حد ي ي ي ين ينظم معاكِ الدنيا، شخص تاني امم.
ما هو أنا فكرت فعلًا في الموضوع ده، بس هيبقى آآ، عايزة عامل هيبقى محتاج إن يبقى في مرتب بشكل شهري، هو أنتِ كسبتِ خسرتِ هو مالوش دعوة، هو هو جاي يشتغل شغلة معينة، فرضنا بقى إن أنا مثلًا في دورة من الدورات دي ما ما كِملِتش، هاعمل إيه؟
أكيد، آه. امم. امم. امم. بالضبط، امم.
فبصراحة يعني امم بعد ما خلّصتها حسيت إن أنا عايزة أرجع تاني، بس قُلت بقى ها باعمل لنَفسي كده مثلًا 30، 40 واحدة كده في البيت عندي وخلاص، يعني و و وكل
امم. ب بس كنت بتحسي إن الموضوع ده يعني آآ، بيبسطِك أو شيء مثلًا إن أنتِ حابة إن هو ي
هو أحسن حاجة ال أحسن حاجة في الموضوع إن أنا كنت باكل حاجة أنا آآ، مربّياها، أنا عارفة أنا مدياها إيه، أنا عارفة إن أنا آآ، مد أنا كنت باحط لهم عسل في المَيّة عشان يشربوا، أيوه، <laughs> ف فمهتميّة بيها لدرجة إنه أنا <tsk> بيبقوا ال اللي مدياه اللي م اللي بابيع لهم دول بيبقوا الناس العزيزة فعلًا عليَّ، الناس اللي أنا فعلًا عايزة أخدمهم مش أي ناس وخلاص. فالموضوع بصراحة
ياه! آه. امم، امم، امم. جميل. <chuckles> أيوه، أيوه. يعني هو كمان بقى بقى ليكِ سُمعة حلوة وبقى
جدًا، لحد دلوقتي بيسألوني: "أنتِ ليه ما بقيتيش تعملي الموضوع ده جميل أوي، أنتِ ليه ما بقى إحنا كنا بنستنى الحاجة اللي بتجيبيها لنا مثلًا كُلّ شهر والّا كُلّ حاجة، كنا بنبقى معتمدين عليكِ." بس خلاص بقى، <laughs> ماليش نصيب لحد كده. <chuckles>
أيوه، أيوه، أيوه. جميل. طب آآ ناو شايفة إن أنتِ ناوية ممكن ت ت ترجعي تاني للموضوع ده تعمليه والّا خلاص كده؟

لأ بُصّ، هو في الأول أنا كنت لوحدي، أنا ماما بس قُلت لها: "الشقة دي أنتِ محتاجاها؟" قالت لي: "لأ، عادي عايزة تعملي فيها حاجة براحتِك." آآ، ف فخدت المكان ده وهي بس في الأول أنا كنت لوحدي تمامًا، آآ، باعمل الحاجة لوحدي باجيب آآ، أروح مثلًا في الأول بدأت ب50 كتكوت.
طيب. حلو. 50 كتكوت جميل، ده ده نزلتِ جبتيهم والَّا حد جابهم لِك، والَّا جبتيهم من عند ماما؟
آآ، آه خمس لأ، أنا اتفقت مع واحد بيجيبهم قال لي: "نوعه إيه؟" فقُلت له، "عُمر كام؟" فقُلت له، فق قال لي آآ، طبعًا آآ، عرفت من الكتاب إن هو أنتِ لازم لازم أجهّز المكان آآ، زي ما باقول لك كده أقفّل الشبابيك بتاعته، آآ، لو في مصادر للتهوية أو يبقى في ترمومتر، آآ، بيقيس الحرارة في المكان، آآ يبقى في دفاية، لو عشان الجو لو سقَّع أو لازم يكون أضبّط حرارة المكان، و وأحط لهم بقى إيه الأدوية بتاعتهم بشكل منتظم، الأكل مرتين في اليوم، والدوا وكده.
إمم. ماشي. جميل. آه، آه. إمم. ماشي. جميل، أ كل الكلام ده كنتِ عارفاه قبل ما تبدئي، والَّا والَّا اكتشفتيه مع الوقت؟
آه، يعني في ال آه، عرفت الكلام ده قبل ما أبدأ يعني، آآ، قرأت في الكتاب وبدأت بقى إيه، آآ، يعني أدوِّن بقى الحاجة والملاحظات. بدأت آه، بدأت أول 50 كتكوت دول آآ، م ما يعني ما ماتش منهم حاجة، يعني خل يعني آآ، <tsk> عارف اللي هو إيه آآ، نجحت فيهم كنت مركّزة فيهم، آه، <laughs> أيوه، قُمت بقى إيه، أول 50 كتكوت وكنت بابيع أقل من السوق، آآ، جنيه أو 2 جنيه عشان طبعًا ما حدش آآ، ما حدش يعرفني يعني.
حلو أوي وجبتِ ال50 كتكوت. جميل. ماشي. يعني حلاوة البدايات، اللي هي <laughs> آه. إمم، إمم. ماشي ج آآ، ثانية بس واحدة أنتِ، أنتِ في في حتة كده يعني فوّتيها، أنتِ جبتِ الكتاكيت وربيتيها، ودلوقتي بتبيعيها، يعني ما ما ما ما أنا عايز أعرف منِّك برضه ال المرحلة دي عدّت آآ كانت جميلة وسهلة، والَّا كان في بقى مشاكل و
آه. إمم. آه. لا، لا، لأ كان بصراحة لأ كان هي تعب، لأن هو المشوار ما بيني وما بين ماما كان مثلًا بامشي مثلًا بتاع 10 دقايق عشان أوصل لها، أو ربع ساعة، فأنا كنت بار كنت باروح آآ، كنت باروح لها مرّه الساعة 7:00 ص ومرّه الساعة 19:00 عشان أحط لهم الأكل والأدوية، بشكل منتظم.
جميل. إمم، إمم، إمم.